<laughs> อ๋อ ขนาดบ้านฟังแล้วบ้านขำเลยค่ะ <laughs>
<laughs> ใช่ก็เลยแบบ <laughs> ประมาณนั้นค่ะ
อ๋อ ของบ้านน่ะ ค่ะ ช่วงนี้บ้านไม่ค่อยได้กลับ กลับไปเจอครอบครัวเท่าไรเนาะ แต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่บ้านอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ตลก ๆ ก็คือของบ้านเนี่ยมีกันอยู่ 4 คนค่ะ คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็บ้าน แล้วก็น้องชายบ้านค่ะ ก็เวลาที่ เอ่อ บ้าน ครอบครัวจะไปเที่ยวด้วยกันเงี้ยค่ะ คุณพ่อจะเป็นคนขับรถนะคะ ส่วนคุณแม่เนี่ยเขาจะนั่งข้างหน้า บ้านกับน้องชาย 2 คนก็จะนั่งข้างหลังรถค่ะ
อืม ค่ะ

เขาก็จะแบบมีเรื่องอะไรให้เราขำอยู่ตลอดเวลา แบบเวลาไปซื้อของ ไปอะไรอย่างเงี้ย คุณพ่อก็จะมาแล้ว "เนี่ย ๆ แม่ไปสั่งอาหารนะ เขาสั่งผิดนะ" อะไรอย่างเงี้ย พ่อเขาก็จะมาเล่าให้ฟัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เขาพูดผิดนะ พ่อก็ขำใหญ่ เลย แม่ก็แบบ "จะมาแซวฉันทำไมเนี่ย" อะไรอย่าง เงี้ย ก็คือแบบต่างคนต่างแบบตลกกันน่ะค่ะ เออ
เออ ค่ะ ยิบไป ส ส่วนทางบ้านของหมวกนะคะ ยาย ยายหมวกนะคะจะโดนคุณแม่ยืมเงินบ่อย ๆ แล้วยืมเงินไปสักแบบ จำนวนหนึ่งแบบ จำนวนมาก ๆ แล้วยายอะจะมาฟ้องหมวกตลอดเลยค่ะ แล้วหมวกก็ต้องไปบอกคุณแม่ว่า "เฮ้ย คืนเงินยายบ้างนะ" แล้วคุณแม่ก็ขำ ไม่รู้ ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน <chuckles>
ค่ะ อ๋อ เหรอ? เออ เหรอ? อืม อ๋อ อืม เออ อ้าว <giggles> แล้วคุณแม่เขา คืน ไหมคะ? <chuckles>
ไม่คืนค่ะ เพราะว่า
อ้าว เหรอ? เออ ๆ
เออ เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ค่ะ
เหรอ? แล้ว แล้วคุณยายเขาแบบ ไม่โกรธคุณแม่เหรอคะ?